Tu t'habilles pour toi ou pour les autres?
Et bien, maintenant, je m'habille pour moi.
Mmh, d'accord.
Enfin, un peu pour moi, un peu pour les autres, heu, parce que quand je suis chez moi, heu heu, je porte des vêtements décontractés, c'est-à-dire, heu, je me casse pas la tête, hein, heu, un pyjama à la rigueur quelquefois, heu. Alors que si je sors, je vais quand même mettre, une, heu, une tenue, heu, présentable. Donc, d'un cert d'un certain côté, bon, c'est une tenue que je choisis parce qu'elle me plaît, moi et je suis pas, heu à mon âge, de toute façon, je suis je ne suis plus du genre, heu, m'as-tu vu et ceci, cela, mais quand même, il y a quand même la conscience que, heu, que devant, heu heu, des personnes, surtout des personnes qu'on ne connaît pas, il faut, heu, avoir une certaine tenue.
Mmh mh. Mmh, d'accord. D'accord, tu essayes toujours de renvoyer quelque chose, hem, par rapport aux aux gens que tu vas rencontrer? Ou, heu ouais.
Oui, bien sûr, d'envoyer une certaine image, oui, parce que si je me présente, heu, si je vais au supermarché en pyjama, heu, je vais me faire passer pour une folle, quoi, hein, les gens vont se dire: «Heu, elle est pas bien, celle-là», donc heu, les gens, en général, ne vont pas, heu, au supermarché en pyjama. <chuckles> Tu vois ce que je veux dire.
Mmh mh. N ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que, hem, ton rapport à l'habillement, il a évolué et et sous quel, heu, sous quel aspect, heu? Est-ce que, heu, heu, l'avancée dans l'âge, heu, l'a fait, heu, l'a fait se transformer? Est-ce que ton rapport au travail, heu, l'a fait se transformer, heu? Le le le lieu où tu vis ou, heu, les différents lieux où tu as pu vivre? Ou bien le fait, heu, par exemple, heu, heu, si tu es mariée, bah, le fait que tu sortes, heu, avec ton mari, au restaurant, des bals ou au cinéma, t est-ce que tout ça, ça a évolué?
Ah bah, ce qui a évolué, c'est surtout par rapport à l'âge. Et aussi, hem, tu as dit quelque chose là, heu, par rapport à l'âge et par rapport à, bah, l'endroit où je où je me trouve.
Mouais. Mmh mh.
Et puis, par rapport aux époques, aussi. Parce que, bon, heu, maintenant, j'ai la soixantaine, donc, heu, si je remonte à ma tendre jeunesse, hein, c'est-à-dire, heu, l'adolescence, il y a c il y a 50 ans de ça, hein, il y a plus de 50 ans de ça, donc, la la façon de s'habiller était différente, à l'époque. Donc et
Ah, d'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Mouais, les les phénomènes de mode et cetera, les tendances, heu.
voi voilà, exactement, les phénomènes de mode étaient complètement différentes, heu. À mon époque, heu, on portait pattes enfin, à mon époque, heu, à l'époque de mon adolescence, on portait pattes d'éléphant, heu, on portait des manteaux de fourrure, des chaussures, heu, compensées, plateformes, là, les grosses chaussures. Hem, enfin il y avait, heu, tout un tas de de tendances que moi je suivais, parce que j'étais adolescente. Alors, heu, alors il y avait aussi, heu, l'âge, comme j'étais très jeune, j'étais comme toutes les les ados, je voulais, heu heu, je voulais avoir un sens, heu, d'appartenir, heu, à à un groupe, à surtout aux tendances donc, heu, je je suivais les les tendances de la mode et je m'habillais, heu, selon ça.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh mh. D'accord, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, heu «Marre des tendances de la mode. Heu, je suis une femme, je rentre, heu, dans la vie adulte, heu, ou bien, voilà, heu, je rentre dans dans le monde du travail, heu, j'ai une certaine image que je veux renvoyer, hem. Je suis une femme rangée, j'ai mon mari, il y a une certaine image que je veux renvoyer»? Est-ce que tu t'es constitué ton propre style, hem, au fur au fur et à mesure des années?
Bah, j'ai bah, pour moi, à chaque fois que je suivais des tendances, c'était mon propre style, parce que c'était la tendance que j'avais décidé de suivre, heu, mais bien sûr, en vis en, hem, avec l'âge, en prenant de l'âge, heu, on n'a on n'a pas envie de de s'habiller, heu, pareil. J'ai je vais pas par, heu je vais pas, à 66 ans, porter des mini jupes, par exemple, heu, ou des shorts qui sont super courts, ou des décolletés là, où on voit tout, heu, je vais quand même être beaucoup plus, heu, discrète, enfin j'ai changé, hem, heu, inconsciemment, quoi, petit à petit. Alors maintenant, bon, ben, j'aspire à des tenues plus classiques, plus discrètes, heu heu, des couleurs, pareil, heu, discrètes. Heu, je je serais pas le genre de personne qui va porter des vêtements excentriques. Heu, je veux pas je veux pas être regardée pour ma bizarre, heu heu, pour ma bizarreté, hein. <chuckles>
Mmh, d'accord. Mmh mh. Mouais. Mouais. Tout à fait. Ouais. Mouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. D'accord. Ou, heu, une bizarrerie peut être prise aussi pour, heu, hem à contrario, heu, de l'originalité.
Heu, quand on a q ça, ça a tendance à arriver quand on est plus jeune. Parce que les les les je pense que les jeunes ont plus de liberté de de, hem
Tout est question de subjectivité, en fait. D'accord.
de créativité avec leur, heu, leur tenue vestimentaire. Mais quand on passe un certain âge, un certain cap de la vie, heu, après, les si les tenues venst vestimentaires sont trop excentriques, on a tendance à voir la personne comme quelqu'un, heu, de bizarre, quoi, de bizarroïde, hein, heu, c'est c'est pas du tout la même chose. C'est comme quelqu'un qui a un jeune qui a des tatouages, c'est pas la même chose qu'une personne âgée qui est qui a plein de tatouages.
D'accord. Ouais. Mmh mh.
C'est pas du c'est pas du tout la même chose, c'est
D'accord et pourtant, heu ouais, et pourtant, en règle générale, si on prend le cas du tatouage, heu heu, la nature même du tatouage veut que, s'il est fait, heu, étant jeune, heu, il sera toujours là étant vieux.
Mmh mh. Oui, mais alors, heu, je sais pas si tu as vu les tatouages sur les personnes âgées, heu, qu'ils qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes, heu, le tatouage, heu, il ternit un petit peu, il perd de sa couleur donc c'est et puis la la peau de la personne elle est flasque, elle est pas du tout le c'est pas du tout la même chose que quand elle était jeune. Donc on peut plus regarder ça comme un art, par exemple, heu, alors que sur certains gens jeu jeunes, on pourrait, à la rigueur, regarder ça comme un art ou ou ça leur fait un certain style, heu, heu, ça ça fait pas vulgaire, quoi, mais sur une personne âgée, ça fait vulgaire. Je moi, enfin, moi, je trouve que ça fait vulgaire, sur une personne âgée, donc heu
Mouais. Tout à fait, ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. D'accord. Mouais. Mmh. Il est vrai que le le l'endroit où on se fait le tatouage, hem, ça a été, hem, ça a été étudié, heu et assez bien documenté, heu et c'est quelque chose qui manque dans lorsqu'on parle de tatouage, c'est que le choix a son importance. Parce qu'il y a des parties du corps qui, heu, vieillissent beaucoup mieux que d'autres.
Ouais.
Hem, des parties qui, naturellement, vont plus se plisser. On parle pas forcément de de rides ou de devenir flasque, mais il y a des phénomènes physiologiques qui vont être accentués sur certaines parties du corps et d'autres non. Et c'est rarement mis en emphase, heu, dans le choix du du lieu du tatouage, en fait.
Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est c c'est sûr, oui. Et puis, en plus, avec ce qui est des tatouages, heu, c'est c'est quand même délicat. Moi, persellement personnellement, j'ai jamais eu enfin, le seul tatouage que j'ai eu, c'est un tout petit tatouage fait avec, heu, une aiguille et de l'endre de l'encre de Chine, qu'une copine m'avait fait quand j'avais 16 ans. Heu, je peux le cacher avec un petit bracelet, hein. Mais, les personnes qui se font, heu, des tatouages, heu, maintenant, bon, maintenant, c'est à la mode, mais dans quelques années, ce sera peut-être plus à la mode, parce que le c'est vraiment, heu, tout ce qui est tendance, heu, passe et et diminue, et puis, heu, ça perd de de sa popularité au bout d'un moment. Alors ces personnes, heu, qui se sont fait des tatouages, heu, permanents et bien, je les plains, parce qu'elles vont pou peut-être, elles vont pas pouvoir s'en débarrasser dans le futur, à moins qu'ils arrivent à à trouver un, hem
Mmh, d'accord, ouais. Mmh. Bah, effectivement, ouais, mmh mh. Mouais.
un un système qui, heu, heu, qui qui les fait, heu, disparaître, hein. Mais jusqu'à maintenant, heu, ce qui les fait disparaître, c'est remplacé par, heu, une brûlure, donc c'est pas ou une cicatrice, donc c'est pas, heu, très esthétique.
Moui. Non, non, c'est -c'est non, il y a pas de de réel remplacement, heu, possible, du moins, heu, pas pour le moment.
Voilà. Mmh. Mmh. Ouais. Parce que ce sera pas toujours, heu, à la mode, hein, d'avoir, heu, des tatouages.
Non, absolument pas. C'est c'est c'est le m le principe même de la mode, heu, elle va, elle vient, elle change.
Exactement.
Après, c'est, heu, son rapport chacun a son rapport vis-à-vis de ça et comment, heu, il va la suivre, heu et dans quelle, heu, dans quelle proportion. Heu, du coup, toi, heu, donc tu as parlé pas mal de de ta garde-robe. Heu, hein, quand tu dois choisir une tenue et que ça soit, hem, hem, pour la mettre ou à l'achat, heu, qu'est-ce que tu vas privilégier le le plus, heu? Qu'est-ce que qu'est-ce qui va te faire, heu, que tu vas acheter telle ou telle pièce, hem? Est-ce qu'il va y avoir, heu, le confort qui ren qui va rentrer en ligne de compte, hem? Parce que tu auras vu, heu, par exemple, la pub, heu? Et que ça t'aura tapé dans l'œil, heu? Est-ce que ce sera parce qu'il y a un événement particulier, donc il y aura des codes liés à cet événement? Qu'est qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va influer le plus?
Mmh mh. Ouais. Bah, heu, i i différentes, heu, facteurs, hein, bon, par exemple, heu, bah, comme tu as dit, l'événement. Si je vais à un mariage, heu, je vais pas m'habiller pareil que si je reste chez moi, ou, heu, si je vais au supermarché, ou si je vais, heu, rencontrer des amis. Si je vais rencontrer des amis, heu, je vais pas, heu, je vais mettre mes <chuckles> beaux habits du dimanche. Enfin non, je vais je je vais mettre des habits peut-être un peu décontractés, mais les habits, heu, des tenues qui, heu, qui sont acceptables, heu, dans la dans la société, quoi, hein, quand on se balade, heu, dans la rue. Si je vais à un mariage, je vais choisir quelque chose d'un peu plus élégant, bon, une robe, évidemment des chaussures, heu, bah, je vais essayer que qu'elles soient, heu, confortables mais, heu, bon, c'est quand même un mariage. Heu, je vais mais pour les chaussures que je que je que je porte, heu, dans la vie, je choisis quelque chose qui est confortable, mais en même temps, heu, esthétique aussi.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Moui, tout à fait. Oui, oui. Mouais, d'accord, bah, ouais.
Ac et les chaussures que je peux porter avec, heu, tout, heu, toutes sortes de vêtements.
D'accord, tu essayes de trouver, heu, quelque chose qui soit, heu, multifonctions, en quelque sorte?
Voilà, exactement, pour ce qui est des chaussures. Mais bon, maintenant, pour ce qui est des vêtements, heu, à mon âge, j'ai accumulé, heu, toute une garde-robe, hein. J'ai plus plus besoin d'acheter des vêtements, donc j'en achète rarement, hein. C'est c'est rare que j'achète, heu et hem, et puis maintenant, je suis moins tentée d'acheter des vêtements, parce que dans le passé, quand je travaillais en présentiel, heu, si je passais, heu, devant un magasin, heu, que je savais qu'il y avait des bonnes occasions et des belles choses et beh, je je me disais: «Bon, beh, je vais pas m'arrêter dans le magasin cette fois-ci». Mais à chaque fois, je m'arrêtais dans le magasin et à chaque fois que je rentrais dans le magasin, j'en ressortais, heu, avec quelque chose que j'avais acheté. Alors maintenant, avec l'internet, il faut aller chercher ce que tu veux acheter, donc je je suis moins tentée. Alors, j'achète pas des affaires comme, heu, j'achetais, heu, avant.
D'accord. D'accord. D'accord, ouais. D'accord, mmh. Et hem, un point qui, heu qui présente son intérêt, maintenant. Donc, heu, tu l'as dit, tu as une garde-robe qui est composée, tu achètes plus beaucoup de pièces. Quand tu achètes une pièce, maintenant, vu que tu en achètes, heu, moins, est-ce que tu vas prendre, heu, plus, hem te faire plaisir au niveau, heu, de la marque? Heu, y mettre un peu plus le prix, chercher une meilleure qualité, heu? Ou bien tu a tu appliques toujours, heu heu, le modèle que, hem, bah, que tu appliquais avant, un type de magasin en particulier, peut-être les friperies? Peut-être, heu heu, comment tu tu t'organises à ce niveau-là?
Mmh mh. Bah, si je si je vois quelque chose qui est joli et qui est a des prix abordables, et beh, je me dis: «Bah, ça c'est une occasion! Je veux pas la laisser passer, heu, je vais acheter». Mais comme je dis, comme je vais plus dans les magasins physiques, ça n'arrive plus souvent ça. Alors, maintenant, c'est plutôt quand j'ai besoin de d'acheter quelque chose, je vais le chercher sur internet. Il y a il y a 2 ou 3 sites que je connais, heu, qui sont bien pour ça, où on peut acheter des choses d'occasion. J'achète en général des choses d'occasion parce qu'avec les choses d'occasion, tu peux acheter les vêtements, heu, de marque qui sont, heu, à des prix, heu, qui sont au rabais donc, heu heu, voilà, quoi.
D'accord. Mmh mh. Mouais. D'accord, oui. Ça te permet d'avoir de de de jolies pièces pour moins cher, heu.
Voilà, pour même pas cher. Parce que moi, je pre je vais pas prendre les grandes marques, hein. Quand je dis les marques, heu, je parle pas de grandes, heu, grandes marques, hein, comme, par exemple, heu heu, q qu'est-ce qu'il y a comme gran Coco Chanel ou des trucs comme ça. À moins que, heu, ce soit des prix, heu, comme les habits, heu, du Gap, par exemple. <chuckles> C'est voilà, c'est comme ça que que je fais.
D'accord, ouais. OK, et bah, écoute, ça a été, heu, un plaisir, heu, de pouvoir échanger sur, heu, ta manière de t'habiller. Est ce que tu le fais pour toi? Est ce que tu le fais pour les autres? Heu, l'évolution au fil, heu, au fil du temps et en fonction de et ben, des, heu, des événements, de la situation et heu et aussi du type, heu, de vêtements. Car c'est trop souvent, heu, oublié, hem, est-ce qu'on achète des marques ou pas, heu, des friperies, des choses au rabais, d'occasion, hem, pour éviter la fast fashion notamment? Donc un grand merci à toi, heu, pour avoir abordé, heu, toutes ces questions.
Mmh. Ouais Voilà. Et Ouais. Et un grand merci à toi pour m'avoir, heu, écoutée aussi, heu, patiemment. J'ai beaucoup apprécié.